آه، فكده ما باتعلمش؛ لإنه أنا الموقف فات وما قدرتش إن أنا أتعلم منّه، ف آآ يمكن أنا باتحرج يعني، ما أعرفش ما أنا باتحرج بزيادة شويّة دي فعلًا، فالمشكلة دي دي المشكلة اللي عاملة لي هي اللي مخلياني مش قادر إن أنا أحتك، وأتقبّل فكرة إن أنا ممكن أغلط، أو إن أنا عادي إن أنا أغلط، وتحديدًا بقى أنت عارف يعني
آه. آه، فاهمك. آه، قُل لي.
أ يمكن أكتر بقى موقف اللي أنا استحالة أتكلّم فيه لو مثلًا في تجمع كبير مثلًا، أو ناس يعني في ناس كتيرة و
آه، بتقلق من التجمعات الكبيرة كمان.
آه لأ خلاص طالما مش متأكّد 100% الكلمات الأساسية أو الجملة اللي أنا هاقولها مش هاقولها، مش هاقولها بال بال باللغة اللي أنا باتعلمها يعني
باللغة اللي هي بتاعة آه، ال اللي أنت داخل تتعلم م آه، اليوناني اللي هي بتاعة أهل البلد بقى ما تقولهاش، تقوم داخل إنجليزي ب
اليوناني آه، بالضب باقوم داخل إنجليزي، علشان منعًا للإحراج وكده والتهتهة، إن أنا ما اتهتهش في الكلام قدّامهم، رغم إن هم على فكرة عادي، أنت مت يعني على فكرة، ناس كتيرة جدًا قالت لي عادي، دي لغة مش لغتك الأم فبالتالي إنّك يعني طبيعي إنّك تغلط و وتتكلّم ب بت بتكسر و ده شيء عادي، بس أنا امم <tsk> ف عارف لمّا بييجي الموقف ما باعرف ما باعرفش باخجل.
ما بتعرفش ت يعني آه، ما بتعرفش تاخد تمشي معاه وب الخجل ده بيخليك ترجع تاني.
آه، يعني باركِّب الجملة في دماغي الأوّل، لو ركبت معايا صح و واتأكد إن هي صح هاقولها، مش متأكّد خلاص مش هاقولها، <chuckles> فهي <chuckles> مشكلة يعني.
آه، فاهمك طبعًا، يعني فاهمك وفاهم الموضوع ده وحاسس بيك جدًا يعني، بس يعني عايزك تعرف إن الغلط ده جزء من التعلّم، يعني أنت لمّا هتغلط كده يعني ده شيء طبيعي، وجزء إن أنت تتعلّم كل يوم حاجة جديدة برضو بالإضافة للدروس اللي أنت بتاخدها دي، يعني مش عايزك تقلق من الموضوع ده خالص. آآ يعني أنت جرّبت حتّى تبتدي بمواقف صغيّرة أو جُمَل يوميّة كده بس يعني، وتطلَع كده واحدة واحدة، يعني جرّبت تعمل كده؟
امم. اهم. والله